Oye, ¿y qué aprendiste sobre disfrutar los pequeños momentos?
¡Oh, guau! Mira, yo creo que he aprendido mucho en general, o sea, he aprendido mucho, este, creo que es muy importante disfrutarlos, eh, experimentarlos, vivirlos, recordarlos de forma bonita, no importa qué en ta qué tan insignificantes puedas pensar que que son. Pero, creo que justamente a veces estos pequeños momentos son los que tienen como más importancia o que se llevan como más, eh, más carga emocional, quizá, o más sentimiento a la larga. Entonces, son muy fáciles de pasar desapercibidos, obviamente, em, creo que por eso hay que, precisamente, ponerles más atención y y disfrutarlos, ahora sí de que, al doble o al triple, ¿no?
Ujú. Claro. Ajá. Claro. Ajá. ¿Tú cuáles considerarías entonces, que son estos pequeños momentos? ¿Cuáles consideras tú en tu día a día?, que dices: "Bueno, estos son pequeños momentos, pero son cosas que por más pequeñas que sean las vivo y sí las disfruto".
Ujú. Mira, yo creo que, ahorita en mi vida personal, como que, un momento muy cotidiano que es pequeño, pero que es como de múltiples veces al día que los disfruto, es, como estos momentos con con mi mascota, este, de de repente tomarle una foto porque está dormida en una situación en una en una pose muy, muy chistosa, o o muy tierna, este, yo perdí perdí una mascota hace hace 2 años y medio, entonces
Okey. Oh, ya. Ujú. Oh, lo siento.
que con esta que que tengo, con esta nueva que tengo, em, como que precisamente el disfrutar de esos pequeños momentos porque nunca sabes cuándo ya no los vas a poder vivir, ¿no?, entonces, eh, sí, son la esa es como que la situación más cotidiana, más más repetitiva en mi vida diaria, eh
Ujú. Ajá. ¿Lo haces varias veces al día, entonces?
Sí, a cada rato, <laughs> es como de ya al ip se vino y se puso al lado mío y vengo y la acaricio y es como que: "Ay, qué bonita eres", ¿no?, y como que trato de de saborear ese momento, este, porque digo, l no sé si el día de mañana, Dios no quiera y no esté aquí conmigo, entonces, ¿a quién voy a voltear a ver? a al al piso, ¿no?, o sea, entonces como recordarlo y guardarlo, pues, en mi memoria y y y disfrutarlo lo más lo más que pueda mientras lo tenga.
<chuckles> Okey. Ajá. Claro. Okey, y aparte de tu mascota, ¿qué otra cosa consideras así como un pequeño momento que disfrutes a diario?
Y, mira, no sé si a diario, pero me gusta mucho, eh, como estos pequeños, este, minutos o o o a lo mejor horas, pero que para mí son pequeñas, eh, cuando es cuando estoy como que, en contacto con ahora sí que con la naturaleza, por muy por muy cliché que se pueda escuchar, este, simplemente con estar en mi patio, o cuando me ha tocado ir de viaje o estoy en un parque o voy caminando, cosas así, que dices de que: "Bueno, tengo que ir del punto A al B, pero voy a disfru voy a disfrutar el camino del punto A al B", ¿no? O sea, no nada más estar enfocada como, eh, a dónde voy a llegar, sino ahora sí que, disfrutar el camino, disfrutar el el el paseo, eh, voltear a ver el el el cielo, voltear a ver las nubes, voltear a ver a los pajaritos, eh, como que esas cosas, que a veces tenemos como que que no le damos el sentido, no le damos el valor Exacto, que las damos por hecho que, las vamos a ver, lo vamos a seguir viendo, pero pues realmente vuelvo a lo mismo, no sabemos cuándo ya no las vamos a tener, cuando ya no las vamos a poder ver, entonces creo que en eso sí he tenido mucho de de admirarlo y de apreciarlo, y y disfrutarlo, en aunque sea poquet poquito, aunque sea muy pequeño, o sea, disfrutarlo, aunque sean aunque me de 5 segundos de felicidad, pero disfrutar esos segundos de felicidad.
Okey. Ya. <chuckles> Okey. Ujú. Dados por hecho. Ujú. Ajá. Me doy cuenta que parte de lo que disfrutas, o mucho de lo que disfrutas de todos estos momentos que me mencionas, es el hecho de querer valorarlos por su fugacidad, es decir, porque sientes que los tienes en ese momento, pero que pueden irse al siguiente momento, que puede que en un futuro cercano o lejano, pues tal vez, pero que podrías ya no tenerlos y que los quieres disfrutar. Pero aparte de esta ausencia que tienes anticipada, ¿tienes alguna otra cosa que es lo que te haga que disfrutes esas cosas en tu día a día?
Ujú. Ujú. Claro. O pues mira, a mí me gusta o otras otros momentos en el que me no sé, disfruto mucho, es cuando estoy, eh, con mi pareja, eh, no lo veo todos los días, entonces, cuando lo llego a ver es como, uy, quiero sacar el máximo provecho o sea, de de este tiempo, eh, cuando pasamos tiempo juntos, o sea, no importa si estamos acostados, no importa si estamos, eh, en carretera o si estamos, eh, no sé, comprando algo de comer, o sea, como que esos momentos, eh, con él, que digo son bueno, lo mismo, o sea, son momentos que se dan usualmente estos pequeños momentos son que se dan, este, por sentado, eh, ni y no como como que tanto por la ausencia de que pueda tener algún día. Pero es como de en ese momento te sientes como bueno, yo me siento como que muy feliz y muy plena y y quiero disfrutarlos, o sea, quiero quiero vivirlos y recordarlos y y si tengo que reclamarle algo después, volver a acordarme <chuckles> en toda su plenitud, este, pero o sea, sí, o sea d eh, claro, <chuckles> pero o sea, disfrutarlos y tenerlos en, o sea, consciente de vivimos esto, pasamos esto y nos la pasamos bien, aunque no fuera algo muy relevante en el día o en el momento de la relación. Pero, o sea, esos momentos que vivimos y y estuvimos juntos, la pasamos increíble, ¿no? Y y me sentí muy feliz al momento de que los estábamos pasando.
Ujú. Ujú. Ujú. Okey. Ah, okey. Ujú. <chuckles> Okey. Típico. Oye, entonces, ¿tú consideras más bien que el sentimiento de plenitud es lo que te dan estos pequeños momentos que disfrutas?
Ah, yo creo que sí. O sea, ese sentimiento, como dices de de plenitud, de de tranquilidad, de goce, o sea, de de paz. Inclusive podría decir, este, cuando sentimos eso, bueno, cuando yo siento eso, es cuando como digo de que: "Ah, o sea, me siento bien, estoy bien, estoy feliz, es estoy contenta", y, me gusta, o sea, me gusta sentirme así, entonces, el como el seguir buscando estos momentos para repetir la sensación, repentir repetir el sentimiento, este, sí, creo que es como que lo que más busco en estos en estos, este, en estos momentos que que son los que recuerdo, los que añoro, por así decirlo.
Ajá. Oye, ¿y siempre fuiste así o hubo algún punto de inflexión en tu vida en que dijiste: "Bueno, tengo que detenerme y tengo que empezar a disfrutar de todo porque me hace sentir plena o también porque puede que lo tenga hoy y mañana no"?
Yo creo que no sé si sea como que una situación específica el que me haya hecho como cambiar, pero sí han sido varias, este, por ejemplo, con mi mascota, pues obviamente la pérdida de mi mascota anterior, este, lo impulsó y y le dio mucha más como fuerza a que yo disfrutara de esos momentos, este, y ya como que el el de disfrutar la así que la naturaleza y estos momentos de de convivencia, a lo mejor con pues con mi pareja o con mi mamá o así, eh, creo que eso sí fue más como relacionado a Yo tuve problemas médicos, este, del corazón, entonces fue como, mm, como una llamada de atención, por así decirlo, como un como una una llamada a la realidad de de no sé si mañana pueda disfrutarlos, no sé si mañana me encuentre bien para vivirlos, este, y cuando los viví, me sentí excelente, entonces, ¿por qué no apreciarlos más?, ¿no?, o sea, no darlos por sentado y no no decir: "Mañana puedo volver a salir, mañana puedo volver a verte, mañana puedo volver a no sé, podemos ver otra película, pero pues pues no importa", o sea, disfrutemos ahorita la película que estamos viendo y mañana también disfrutaremos la siguiente película que estemos viendo, ¿no?
Okey. Ujú. Ujú. Mm. Okey, ujú. Claro. Claro. Sí, tal vez vivir el día, ¿no?, y vivir el momento y el ahora, ¿no?, también.
Claro, y es que aparte, también, o sea, ¿de qué te sirve como que ir por la vida nada más existiendo, no?, o sea, no no le veo como, eh exacto. O sea, no le veo como, este ¿cómo se le puede decir?, o sea, como este sentido, a solamente existir, ¿no? O sea, vive tu vida, ha haz, rompe, baila, canta, grita, disfruta, eh, vive, o sea, literalmente vive tu vida y haz lo que lo que tú quieras, lo que nazca que hacer y lo que que te sientas cómoda haciendo, o sea, pues, hazlo. O sea, porque com digo, muy ah, u es muy cliché, la verdad, como el pensamiento, pero creo que también por algo por algo es cliché, ¿no?, o sea, porque es es algo que es muy constante, o sea, es el, pues, mañana no lo tienes asegurado, pues, vive ahorita lo que puedas, lo que puedas, vívelo y disfrútalo y ya mañana dirá, eh, la vida a ver qué nos trae destinado, pero, pues, no te sirve de nada nomás existir o ir pasando por la vida así, de que, sin saborear.
Ujú. Sin disfrutar, jum. Ujú. Ajá. Ajá. Así es, ujú, claro. Oye, ¿y tú ves esto como una filosofía de vida o simplemente es algo que surge en tu día a día?
Pues yo creo que sí tiene como que este lado de filosofía, ¿no? Como este lado de de profundidad de como de de razón de existir, eh, del motivo, de del propósito, ¿no?, este, digo, creo que no nací con eso, o sea, no no fue desde chiquita que lo estuve viviendo o pensando, o que tenía ese pensamiento, entonces, creo que sí fue algo como adquirido por las situaciones que que llegué a a vivir y a pasar pero que ya ahorita sí es como, pues, mi día a día, ¿no? O sea, trato de de hacerlo mi día a día, ahora sí que, adquirí, vaya.
Ujú. Mm. Ujú. Okey. Ya, ujú. Oh, perfecto. Ujú. <chuckles> Buenísimo. Oye, y bueno, veo que, mm, que mucho de esto lo adquiriste a base de experiencias y pues por todo lo que viviste también respecto a las cuestiones de salud, pero no sé si eres también unas una persona de esas que lee al respecto, que lee sobre estos temas, que está interesada sobre esos temas y que ha adoptado algunas de esas ideas, no sé, tal vez algún libro o de algún documental o de algún material externo que te enseñe esta forma de vivir.
Ujú. <chuckles> Ujú. Em, un libro como tal, no, este, así de a un libro de 200 páginas, 400 páginas, la verdad es que no te lo ando manejando, pero, eh, sí, me gusta mucho como ahora sí que, estas, como frases inspiracionales, eh, que usualmente, casi siempre, son pues sacadas de libro, ¿verdad? Pero como que, resueno más o puedo conectar más cuando son es una frase en específico, em, las vas pensando, las adquieres, las las practicas, eh, y siempre hay nuevas, ¿no? O sea, siempre te puedes topar con una frase creo que es más fácil toparte con una frase que toparte con un libro entero o con o consumir un libro entero, este
Ah, okey. Ajá. Okey, ujú.
entonces sí, como que en este en este tipo de de, ahora sí, de información que pueda recibir, em, no me ha dado el tiempo, sí, me gustaría, eh, también he visto uno que otro documental o minidocumental como precisamente como que de esta de ese cos y pues una filosofía de esta de esta manera de ver la vida positivamente o o con esperanza o con amor, etcétera, etcétera, este, no son mis favoritos, o sea, no no los consumo frecuentemente, pero pues sí sí s siempre les doy una oportunidad, eh, porque siento que siempre reso resuenas con algo, ¿no? O sea, siempre va a haber algo con lo que con lo que vas a conectar al final de cuentas.
Ujú. Ya, ujú. Claro, ajá. Oye, hasta ahora has mom has comentado puros momentos muy positivos, por ejemplo, el hecho de estar con tu mascota o el hecho de disfrutar la naturaleza o el estar con tu pareja, pero también, ¿hay momentos, digamos que no sean tan positivos o que incluso puedan llegar hasta a ser negativos o tristes, que inclusive esos también los disfrutes?
Ujú. Mm, yo creo que sí, o sea, creo que no no tiene que ser a a fuerzas algo positivo para disfrutarlo, eh, como que también abrazar ese lado, eh, pues negativo o decaído o triste, o sea, también está bien, porque a fin de cuentas es una parte de tu vida, eh, es una parte de ti o o o de de tu alrededor, ¿no?, eh, la verdad, creo que, o sea, justamente eso de experiencia de perder a mi mascota, eh, obviamente fue un momento triste, fue un momento, o sea, traumático, eh, en mi caso, este, pero
Okey. Ujú. Okey. Ujú. Claro, ujú.
digo, no lo disfruté obviamente, pero sí lo recuerdo. y ahorita lo recuerdo, pues, con cariño, con nostalgia, pero
Ujú.
aunque fue un momento como muy fugaz, por así decirlo, eh, como que sí sí te marca, ¿no?, entonces también el el apreciar esos momentos que aunque no son 100% satisfactorios o que no obviamente que no quieres que se repitan constantemente, eh, también los tienes en consideración en tu vida y y les das como que ese ese lugarcito, ¿no?, o sea, ese lugarcito en tus recuerdos para estar ahí presente y los aprecias, de forma diferente, pero los aprecias.
Ujú. Oye y situaciones más neutrales, por ejemplo, en el momento en el que estás, no sé, co conduciendo, por ejemplo, a tu trabajo o que estás en una fila para pagar algún producto o etcétera, en co en condiciones cotidianas que realmente no tienen nada de especial ni para bien ni para mal, ¿también son momentos que disfrutas?, ¿y cómo haces para disfrutarlo, si es así?
Ujú. Mm, pues mira, por ejemplo, en un momento muy cotidiano, muy así, pues yo disfruto mucho comprar, o sea, disfruto mucho gastarme dinero, entonces, <laughs> este, o sea, también como que ese momento de: "Uy, me estoy dando un gustito para mí", eh, digo, a lo mejor no lo voy a recordar toda mi vida, obviamente, pero, o sea, en ese momento lo lo disfrutas porque te hace feliz, ¿no?, entonces, este, apreciar que y agradecer, también ser agradecida por esos momentos, eh, una una pe una pequeña interacción que tuviste con la persona que te ayudó, no sé, a embolsar tus tus víveres, o sea, también lo aprecias en ese momento, lo disfrutas.
Okey. <chuckles> Va. <chuckles> Va. Ajá. Ajá. Claro. Oye, pues creo que tengo muchísimo por aprenderte y creo que también diste en el punto clave, al decir que agradecer, ¿no?, todos esos pequeños momentos es parte del secreto del disfrute en la vida.
Exacto. Exacto. <chuckles> Muchas gracias.
Bueno, pues te agradezco, de hecho, <chuckles> por tu tiempo hasta.
Muchas gracias.